Oo, may totoo mismo kasi parang 'pag college 'pag nasa college ka na kasi siyempre ti tatahaking ano, eh, iisipin mo ano bang career path ang tatahakin ko? Mag-aano ba ako magiging forever employee ba ako, na magiging corporate slave ba ako? Charing! Or mag ka ka or magbi-business ako, magiging entrepreneur ako ganyan. Um, mag mag kumawa kukuha ako ng skill set ko mag-improve ako ng skill set ko or tapos gagawin ko siya into business? Mga ganyan. Um, ngayon kasi sa college ngayon, eh, parang yung mga natutunan mo nung High School parang balewala nalang yan. Ito kasi parang praktikalan na 'to. Lalo sayo na nakikita, 'yon yung mga hindi pa nakikita ng mga estudyante nitong ngayong henerasyon na 'to. Bagama't mayro'n yung iba yung mga maagang namulat na talaga sa ano, maaga na talagang namulat, naging matured, kasi siyempre dala dala na rin ng kahirapan, sila yung parang nakikita ko na talagang nagsisipag at alam nila yung mga gagawin nila. Mayro'n kasi hindi naman sa nilalahat ko, ah. <smacks lips> Yung mga bata ngayon, parang wala nang pakialam or mga sobrang entitled na. Di ba, maraming
Mm. O magiging magbi-business ba ako, ganyan. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Hmm. Ay, siguro yung iba, no, oo. Posible 'yan kasi parang gusto nila na instant lahat, makuha agad ng madali which is hindi 'yon gano'n lalo na sa pag-aaral. Kailangan 'yan ano, eh, sabi, ako gusto ko palagi 'pag nag-aaral yung sinasabi nga nilang na learn it by heart, iba pa rin talaga pag yung inaaral mo, yung gusto mo, minamahal mo, at 'tsaka binibigay mo talaga yung sobrang effort mo para matutunan mo 'yon. Kasi iba yung ano, eh, iba yung sa resulta na grades, iba din yung alam mo, sa sarili mo na mayron kang na-develop.
Mm. Mm. Mm. Learning by heart, oo. Mm. Effort din, mm. Mm. Deserve ko deserve ko deserve ko ba 'tong grade na 'to? Oo.
Mm. Di ba?
Mayro'n kasi iba parang ano lang, eh, sa so parang ako kasi no'n since hindi naman ako naabutan ng K to 12. <snorts> Ayan, parang yung ika karamihan sa mga kaklase ko, Diyos ko mga grade conscious mga parang, "ay bumagsak ka lang ng ganitong kwan 'no na yung 95 naging 94 na lang o kaya yung 80 naging 79," di ba? Parang mga ganon. <gasps> Parang naisip ko, bakit grades ba ang basehan para ano, eh, pare 'pag and the end, at the end of the day, pare-pareho lang naman tayong mare makaka-receive ng mga pantay ano yung mga pang-entry level na sahod. Puwera na lang kung puwera na lang talaga kung nagsunog ka talaga ng kilay at deserving mo talaga.
Mm. Hmm, mm. Mm. Mm. Oo, tama, tama.

Na technology na ginagamit mo? Mm.
Na technology? Siguro yung ano, mga mga interactive na mga ano, mga interactive na technology. Halimbawa, yung mga modular na whiteboard, yung mga parang TV 'yan, PowerPoint, 'yan. E effective naman siya sa'kin kasi yung yung PowerPoint kasi parang, "Okey, sige, um, pwedeng pa-save? Tapos biglang ayan, 'pag review, "Okey, ah, kuha na lang ako ng notes dito." Madali nalang kasi yung access. Kasi dati nun parang ano, eh, Manila paper pa, eh, tapos sa sulat kamay, Diyos ko, ang hirap!
Mm. Ah, oo. Ah, oo. Mm, ako naman, sa ano, sa meetings. Gusto ko talaga may meeting, eh, may pag-uusap para 'pag may tanong ka talagang ano, mayrong nakaabang na sasagot. Hindi yung parang, "Saan ko kaya na ano." Hindi ko naman kasi sure kung sa internet lahat ba yan, eh, magtutugma sa sasabihin ng teacher, di ba? Kasi maraming ano sa internet, eh, hindi mo sure kung talagang ito yung mga legitimate na information. So, iba pa rin talaga na nakukuha mo yung opinyon ng teacher or professor mo.
Oo. May pag-uusap. Mm. Mm. Ay, putok ma oo. Mm. Oo, baka mag Mm. Ang da tsaka maganda yung ano, kasi since di ba may mga calls na, conference calling, ganyan, naka-virtual session na pwede nang i-record.
Mm. Ah, oo, tama. Pwede mo siyang balik-balikan. Yun nga lang kailangan na may time management.
Tapos pwede na lang siyang balikan. Tapos may mga Oo. Tsaka ano, may transcript naman, eh, di ba? Parang ano, ah, may mga AI tools ngayon na pwede na mag-transcript ng Taglish, di ba? Kung kunyari, ang ginamit na ano, na parang mostly, eh, Taglish talaga yung language. So, meron na, na pwedeng mag mag-decrypt.
Mm, oo. Mm, minsan nga sila pa yung gumagawa ng ano, di ba? Yung notes. Sila na rin yung nagno-note taking.
Mm. Yung notes. Magno-note taking tapos parang kuha ka na lang ng mga points dun na kung ano yung nangyari dun sa leson, di ba? Ayun, ah, maraming salamat ulit sa pag-ano, share. Mag ingat po, kain tayo. <laughs>
Mm. Ma salamat!